Evet, doğru söylüyorsun. Yani, hani, böyle bir yere gidip çarşıda, pazarda gezmek gibi bir şey mi, hani, şu anda sana iyi gelir gibi bir şey?
Hı hı. Farklı, bilmediğim bir ülke mesela. Gitmek, gezmek, alışveriş yapmak, işte, eee, özgür bir şekilde orada yemeklerini deneyimlemek, takılmak.
Hımm. Evet, doğru. Çok doğru. Çok değişik bir şey. Imm
Ama güvenilir tabii olması lazım. <chuckles> Yani
Yo ya. Ve o anlamda ben, mesela, benim böyle şansım o oldu yani çoğu zaman. Şöyle oldu, mesela, işte bir yere gidiyoruz, işte bize yakın 2 saat, eee, Bali'ye ya da Endonezya'ya. Eşim, şey diyordu işte, hani oğlum odada uyuyor, "Hadi sen çık bir tur at." diyordu mesela. Eee, evet şimdi ama tek çocuk olduğu için. Şimdi, 2 çocuk olsa o farklı. Bizdeki tek çocuk olma durumu gerçekten çok şeyi değiştiriyordu yani. Eee, mesela, eee, şöyle en son, ya, buraya, Amerika'ya taşınmadan önce bir Amerika tatilimizde, eee, Las Vegas'ta, eee, korona zamanıydı, pandemi zamanıydı, işte, oraya gittik. Eee, ben de merak ediyorum. Las Vegas'a gittin mi daha önce?
He he. Hı hı. Evet. Hı hı. Hıı, güzel! Hımm. Evet. Hı hı. Hı hı. Hıı. Evet. Ha ha. Hayır, gitmedim.
Orada şimdi kumarhane ortamı var ya, hani, daha çok kumarhaneler var. E, AVM'lerin içinde, otelin içinde kumarhane ve AVM bir arada yani. Hepsi, 3'ü bir arada. Hani böyle oteller, böyle, birbirine zincir şeklinde bağlı ve içinde aynı bu sistemi kurmuşlar. Ve ben çıktım, çünkü eşim ve oğlum odada kalmak istedi. Meğerse, eee, korona olmuşuz aslında. Yani ondan da böyle kimsenin hâli yok. Hani ko koronayı kapmışız ama farkında değiliz. Ve ben tek başıma gezeceğim ya, çok heyecanlıyım. Dedim ki, "Tamam, siz yatın. Madem siz yatmak istiyorsunuz. Ya, burada 3 gün kalacağız. Ben yatmaya gelmedim." deyip ben hemen Ve onun üstüne çok ağır korona olduk. Yani, hani, tabii. E, tabii yani. Hani o i
Hı hı. Hı hı. Hıı. Hı hı. He he. Hı hı. Hıı. Evet. He he. <chuckles> O! <chuckles> Kötü olmuş gerçekten. O korona dönemleri de gerçekten çok fenaydı, hani, insanları engelleyen. Ben, eee, şey düşünüyordum: "Acaba bir daha maskesiz gezebilecek miyiz? Böyle özgür bir şekilde çıkabilecek miyiz?" Bana çok uzak geliyordu. Yani şükür ki bunu atlattık. Ama gerçekten zor zamanlardı.
Evet. Evet. Doğru. Bir de çok zor zamanlardı ama seyahat özgürlüğünün ne olduğunu ciddi anlamda, eee, bununla görmüş olduk, değil mi? Yani, hani, seyahat özgürlüğü ne demek diye, eee, bununla görmüş olduk. Gerçekten, eee, hani, bu çok, eee, değerli yani bizim için.
Hı hı. Tabii, tabii, tabii. Evet. Hı hı.